طب قُل لي كده، إيه رأيك في ترجمة أو دبلجة الأفلام؟ يعني لمّا بتتفرج عليها كده بتحس إن إنها مدّيك نفس الإحساس إن الفيلم يكون بنفس لغته والّا بتفرق معاك إزاي؟
آه، بُصّي هو في النقطة دِيَّة، أنا آآ رأيي م يعني منقسم لحتتين، يعني جزء زمان لمّا أنا كنت صغير بقى و و وجزء تاني كبير بقى لمّا أنا كبرت ومصادر المشاهدة بتاعتي بتاعة الأفلام اتغيرت وحتى طريقة أو نوعية الأفلام اللي أنا باحبها اتغيرت يعني. فممكن نتكلم الأول وإحنا إيه وأنا
امم. امم. آآ، وأنت صغير، ماشي.
آه، بالضبط. آآ وأنا صغير بقى كنت باتفرج كتير أوي كده على الكرتون وكنت مت متابع يعني كل يوم، أصلًا خميس بالليل كده بعد ما أرجع من المدرسة، آآ بقى تاني يوم اجازة، كانت MBC3 مشهورة أوي القناة دي. كانت كل يوم بالليل آآ يوم الخميس الساعة عشرة تجيب فيلم كرتون و وغالبًا الفيلم ده كان بيتكرر كل أسبوع <laughs> اللي هو كان بتاع ش شركة المُرعبين الح المحدودة، فيلم ده آه، كنت باحبه جدًا
آه. <clears throat> امم. امم، أيوه. امم. <laughs> آه. معلِّم معاك ال ال الكرتون ده؟
آه، معلِّم معايا جدًا، و وأعتقد إن هو بقى ما كانش هيعلِّم معايا بالطريقة دِيَّة من غير الدبلجة المصري بصراحة.
امم. آه.
آه فهي دي الحتة اللي أنا كنت
فرقت معاك بقى إنك تسمع صوت مصريين في ال أو صوت أنت م متعوِد عليه إنك تسمعه؟ آآ بدل الEnglish مثلًا؟
آه، بالضبط. آه أكيد طبعًا فرق بشكل كبير جدًا، وكمان اللهجة كده تحسيها آآ قريبة منّي مثلًا، وتحبي بقى ت تقعدي تتفرجي. يعني أفتكر إن أنا كنت باحب ال الفيلم ده جدًا آآ لدرجة إن أنا كنت حافظ يعني شوية مشاهد منه وحتى أغاني و
امم. امم. امم. ق قُل لي كده قُل لي كده أكتر أكتر حاجة معلِ معلَقة معاك في دماغك كده.
ياه! أنتِ فكرتيني بأيام زمان أوي، بس يعني أكتر ح أكتر حاجة معلقة معايا دلوقتي، يعني فاكرها، كانت في أغنية كده، آآ، بو اللي هي البنت الصغيرة اللي كانت في الفيلم بتغنيها، اللي هي بتاعة أنا عندي كان في واحدة ست عندها 12 بنت. <laughs> لحد دلوقتي الأغنية دي معلقة معايا والله يعني، آه والله.
<laughs> إيه؟ امم. امم. <laughs> آه. <laughs> حلو. ب بتتفرج عليه يعني ساعات لمّا بتلاقيه معروض أو أو ممكن أنت من نفسك تروح مثلًا على YouTube أو أي منصة تجيبه عشان تتفرج عليه؟ تحس كده إنك عايز فعلًا تتفرج عليه؟
آه، لأ، بصراحة يعني بعد يعني م بعد ما كبرت بقى خلاص ما بقاش في وقت أصلًا إن أنا أتفرج على أفلام جديدة. <laughs> بس ساعات كده وأنا باقلِّب بالاقي حاجات مثلًا قُدامي فبتسحل فيها، باقعد أكملها للآخر. يعني مثلًا مرة وأنا ب كنت باقلِّب كده لقيت زي playlist كده على TikTok، كل فيديو 30 ثانية، كان فيها حلقات كده من SpongeBob زمان. فقعدت اتفرج بقى فيديو ورا فيديو ورا فيديو، لقيت نفسي مخلص الplaylist فده معناه إن أنا لسه فعلًا مستمتع أصلًا، آآ مش كمان
إمم. أيوه. <chuckles> امم. امم، آه. آه. حا حاسس حاسس إنك لسه جواك طفل عايز يطلع؟ يعني أنا يعني إنك عايز مثلًا، آمم، أو أو بتحس مثلًا بحنين ناحية الحتة دي من حياتك، عايز أرجع تاني مش حامل هَم وكده؟
آه، بالضبط. أيوه ب أنتِ بت بتحني ل لحتة اللي هو فاهمة أنا ع أنا عايز أرجع تاني لل للوقت ده، ما وراييش بقى أي مُس مَسؤوليات، ولا امتحانات، ولا شغل، ولا الكلام ده كله، وتريحي دماغك خالص. أمّا بقى حتة الترجمة، فلأ، الوضع اختلف.
إمم. <laughs> آه. آه. آه، لمّا كبرت بقى شوية، حسيت إن هو الوضع بقى بقى غير يعني، مش حابب إن أنا أسم آآ أو إنك تسمع مثلًا الموضوع ال أو الفيلم ب بترجم بترجمة أو بدبلجة؟
آه. آه، بالضبط. يعني كنت في الأول كان في أفلام كده مدبلچة، وبصراحة أنا كنت بالاقيها غريبة جدًا يعني، يعني أفتكر برضه حتى لمّا كبرت شوية كانت الأفلام المشهورة عندنا أو الحاجات المدبلچة المشهورة، كانت بقى الحاجات التركي والهندي والكلام ده. آآ ح حريم السلطان، أنا فاكر كان بييجي على التلفزيون، أنا كنت باشمأز لمّا أسمع صوتهم بصراحة، لدرجة إن أنا كنت مفكر فعلًا، التركيين بيتكلموا كده، هو <laughs> أنا خلاص يعني جات في دماغي إن هم دي طريقة كلامهم، لكن كانت طريقة صعبة خالص وبوَّظت ثقافة كمان في ال في دماغي عن البلد دِيَّة وعن نشأة البلد. آآ فبعد كده أصلًا بقيت أسمع الأفلام بترجمة بس، آآ اللي هو بقى الأفلام الأجنبي خصوصًا.
آه. امم. امم. امم. إمم. امم. <laughs> امم. امم. امم. آه، صوت الممثل الحقيقي بس محطوط مثلًا ترجمة أو أنت بتسمعه وكده بس.
آه بالضبط، وكمان حتى المنصات الجديدة اللي مشهورة دلوقتي زي بقى Netflix والحاجات دِيَّة، بقت بتساعدني كتير جدًا في الحوار ده يعني.
امم. امم. ده ازاي؟
ما هو آآ فين على نتفليكس مثلًا أنتِ ممكن تحددي أنتِ بيبقى في كذا تراك للصوت وكذا تراك للترجمة أنتِ عايزة تسمعي بأنهي صوت آآ مدبلج، وفي الصوت الأصلي، وفي صوت ال ال المتعرب وفي الترجمة الإنج الإنجليزي الأصليّة وفي ترجمة عربيّة.
آه. آه. امم. حلو. آه يعني في فيها اختيارات كتيرة أن يعني آآ اللي أنت حابب إنّك تعمله ت أو إنّك تسمعه آآ متاح. مدبلج أو مترجم أو بصوت الممثّل ال طب بتحس إن آمم في ال في ال في الدبلجة يعني لو د لو اتكلّمت عن دبلجة ال ال الكرتون بتحس إنّ صوت ال صوت ال المؤدي بيأث أو بياخد جزء من شخصيّة الك الكرتون نفسه بتحس إن الصوت ده ما يليقش إلا على الكرتون ده أو أو شكل الشخصيّة دي؟
آه بالضبط امم. آه. آه أكيد طبعًا. أكيد فعلًا. يعني أنا أفتكر كمان فيلم آآ The Lion King اللي هو بتاع الأسد و وابنه وموفاسا، ويعني الكرتون ده أنا امم يعني نزل تقريبًا عملوا له آآ Remake الفترة الأخيرة دِيَّة آه، وكان نزل بقى في السينيمات بس باللغة الإنجليزية كفيلم حقيقي. أنا ك الفيلم م يعني ساعتها لو كان عاجبني في الأوّل بنسبة كنت أدي له 10 مِن 10، ولمّا دخلت الفيلم لأ ده أنا أدي له 1، 2 بالكتير. آآ فده يوضح قد إيه ال إن الدبلچة بتفرق، خاصةً لو هي مصري وبتقربك كمان من ال من الفيلم حتّى لو أنت كبير كمان مش لو صغيّر. بس باحس باحس إن الدبلچة دي خاصة شويّة بالحاجات الترفيهية آآ زي الأفلام الكوميدي أو ال أو الكرتون والحاجات ديّة، لكن بقى الأفلام العميقة يعني أهم حاجة الترجمة، وكمان تبقى ترجمة صحيحة يعني مش مش أي ترجمة كده وخلاص.
آه. أيوه آه. امم. امم. امم. امم. امم. امم. امم. امم. يعني لو <clears throat> لو نفس ال ال الكرتون أو نفس الفيلم الكرتوني ده نزل بدبلجة تاني مصري مش أجن مش أجن مش مش إنجليزي مثلًا أو لغة تانية، بتحس إن ب في فرق؟ يعني لو هم لو عملوا مثلًا من نفس من نسخة الفيلم ده نسخة تانية بس آآ مؤديين مصريين بس تانيين، غيرهم، بتحس إن الموضوع فَرَق؟
امم. آه. أكيد طبعًا. آه، لأ، لأ، ل هي بتفرْق جدًا، وكمان على حسب الشخصيات يعني أنا بصراحة أنا محمد هنيدي عظيم جدًا في الدبلچة، يعني باحب باحبه جدًا فاهماني؟ و
امم. إيه إيه أفلام تانية معلقة معاك يعني، غير ال غير قصة المرعوبين المحدودة؟
آآ أ عندي في أفلام كتير والله وأنا صغير كنت باحب أتفرج عليها، يعني عندك السمكة بتاع نيمو ده السمكة الصغيرة، و و و وThe Lion King طبعًا، و وفيلم كمان اسمه أنا فاكر اسم الفيلم زا The soul تقريبًا، بس The soul ده اتفرجت عليه بالترجمة بقى. لأن لأنه كان كان فيلم عميق، يعني بيتكلم عن الروح وال والبعث والكلام ده كله. فما أعتقدش إن هو فيلم أطفال خالص، فأعتقد الفيلم ده بقى لو كانت اتبدلچ ما كنتش هاحبه. لكن حوار إن أنا اتفرجت عليه بال بالترجمة وباللغة الأصلية بتاعته، آآ لأ مفيد، وكمان حوار الترجمة ده ساعدني كمان إن أنا أحسِّن من لغتي الإنجليزية لمّا أنا كبرت شوية يعني.
آه، آه. إمم. إمم. إمم. آه، إمم. إمم. حلو. ام طب ساعات تحس إن إن الترجمة ما بت <tsk> ما بتنقلش ال الثقافة ال الحقيقية أو الأصلية بتاعة ال بتاعة البلد ال أو بلد آآ منتج الفيلم. بتحسهم إنهم بي بيترجموا بشكل تاني لائق بال أو بالثقافة ال المصرية مثلًا؟
آه. فعلًا آه. <clears throat> إمم، بالضبط. يعني باحس إن الأفلام بقى على حسب آآ نوعية ال ال المترجم اللي بيترجم الفيلم، ف آآ ف فبقيت أختار المترجم كمان، يعني حتى بقيت أنزِّل الفيلم مثلًا لو أنا هاتفرج على فيلم مُعيّن أجنبي، وأقوم جاي منزِّل الفيلم raw كده من غير أي ترجمة، خام، باللغة الأصلية بتاعته، وأنا اللي أدوَّر على ترجمة وأركِّبها على الفيلم بقى، على حسب الفيلم ده إيه، فاهماني، يعني لو ف
آه. إمم. إمم. اهم إمم. حلو. عشان ما تضيَّعش برضه جزء من ال من روح الفيلم أو جزء من الثقافة اللي ه آآ أو <tsk> طريقة الترجمة، آه.
آه، بالضبط. بالضبط آه، وكمان لو فيلم إنجليزي كمان بقيت الفترة الأخيرة دي باحب أشوفه من غير ترجمة، بحيث إن أنا أتعود أكتر على الثقافة واللغة والكلام ده. لكن مثلًا لو ف لو فيلم بقى يعني إيطالي، أسباني، الحاجات دِيَّة، بقيت أختار م الم ال المترجم على حسب نوعية الأفلام اللي هو بيترجمها، يعني مثلًا كان في مترجم اسمه إسلام الجيزاوي، المترجم ده مشهور جدًا. آآ مترجم حاجات كتير جدًا، بس أكتر حاجة باحب أتفرج عليها متترجمة ليه هو عالم ال الsuper heros و وMarvel والكلام ده. لأنه كان كاتب أصلًا comics فهو وهو بيترجم، هو عارف الإفيهات بتتقال إزاي و والمشاهد، فاهماني. ف
آه، طيب كوي امم. إمم. آه. آه، إمم، إمم. يعني فا هو فاهم أصلًا ثقافة البلد اللي بيترجم لها ال الفيلم ده أو ال الحاجة دي؟ آه.
آه بالضبط، وكمان نوعية الأفلام هو مرتبط بيها بشكل كبير جدًا لدرجة مثلًا إن هو لو في إفية إتقال في الفيلم أنتِ مثلًا مرتبط بحاجة قبل كده، كان هو بي الفيلم، يقول لك مثلًا ال الجملة دي لازمًا تروح تتفرج على فيلم كذا، وساعتها بقى كنت باروح <chuckles> إن أنا أتفرج على فيلم كذا، و وبيفرق معايا جدًا بقى في إن أنا أفهم الفيلم و والإفيهات بتاعة الفيلم والحاجات دي كلها يعني.
إمم. إمم. آه. إمم. طب لو ولو فيلم شفته مدبلج، ب آمم، يعني حسيت مرّة إن هو بعد ما شفته مدبلج، حسيت إنه فقد معناه أو حسيت إن هو <tsk> مش زي النسخة الأصل أو خلّيه خ خلّيني أقول لك مش مدبلج، آآ مترجم. يعني لو س لو شفته مترجم بشكل أو م م من أي حد من المترجمين وأنت سمعت النسخة الأصلية أصلًا لوحدك كده من من غير لمّا تشوف ترجمة. تحس إن معنى الفيلم فرق معاك؟
إمم. آه. امم. آه أكيد طبعًا، يعني م وكمان
ال المترجم بيوجهك ل ل لكلام مُعيّن؟
آه. آه، وكمان يعني وج وجهتين النظر سواء دبلچة أو ترجمة، الاتنين يعني النقطة اللي أنتِ قُلتيها دِيَّة نقطة كويسة جدًا، لأن أنا لاحظتها الفترة الأخيرة جدًا. إن كمان الدبلچة، آآ طبعًا بيبقى ليها مونتاچ وبيشتغلوا عليها أكتر، بس كمان ممكن يغيروا حاجات عشان تناسب الثقافة بتاعتنا. أنا أفتكر كمان المحقق كونان كان بييجي زمان، و وكان مُدبلچ والكلام ده، وأفتكر بقى بعد ما كبرت إن هم كانوا بيشيلوا كلمات مش متعودين عليها في الثقافة ال ال العربية عامةً زي مثلًا مشروبات مُعيّنة أو حاجات زي كده. آآ ما ينفعش الأطفال عليها، يبدلوها مثلًا بحاجات عادية زينا. آآ فاهماني؟ يعني مثلًا بدل مشروب مُعيّن مثلًا مش معروف عندنا، يقولوا مثلًا عصير برتقان من شركة كذا، اللي هو حاجة دي معروفة عندنا والأطفال بيشربوها. ففعلًا يعني الدبلچة بتفرق، آه.
إمم. إمم. أكيد. إمم. آه، إمم. إمم. إمم. تمام. آه. إمم. يعني آه. يعني شايف إن الدبلجة برضه ف في في آمم، آآk في بعض الأحيان بتبقى أحسن للثقافة ال اللي بيعرض فيها الفيلم أو ال أو المسلسل أو الحاجة اللي بتعرض بتعرض في الفيلم. يعني غير إن أنا أسيب مثلًا ال آمم أو غير إنك تسيب ال ال اللغة الأصلية، تتكلم والمتلقي يسمع كل حاجة ممكن ما تناسبش أصلًا الثقافة.
آه بالضبط. آه بالضبط، خاصةً بقى الحوار ده مع الأطفال عشان كده قُلت لِك لازمًا الأطفال يتفرجوا على أفلام مدبلچة بقى، أمّا ال الترجمة بقى خلّينا نروح لنقطة الترجمة، فهي بتنقل تجربة المشاهدة بتاعة الثقافة كلها ليكِ، من غير بقى أي تقطيع في الفيلم، أي تقطيع في المسلسل. لأ، هي بتنقل كل حاجة ب وأنت بقى على حسب شخصيتك تتقبل اللي أنت عايزه و و و وترفض اللي أنت عايزه. فعشان كده أنا باحس إن الأفلام بقى المترجمة دِيَّة آآ بتبقى مناسبة أكتر للناس الكبيرة بقى وال واللي اتفرجت على حاجات كتير. آآ و فاهماني في النقطة دي؟
إمم. أكيد. إمم، إمم. إمم. صح. امم. آه، ط طب طب كنت عايزة أسألك عن رأيك في الترجمة دلوقتي وقبل كده. حسيت إن الموضوع اتطوَّر أحسن من الأول؟ يعني آمم من حيث مثلًا الجودة، آآ من حيث الطريقة، م في في الترج آه.
امم. آه أكيد أكيد طبعًا آه، يعني حاسس إن هي اتغيرت بطريقة كبيرة، يعني إن يعني زمان كان أعتقد بيقعدوا وقت طويل جدًا عشان يترجموا فيلم، لكن آآ الوضع دلوقتي أعتقد بقى أسهل كمان خصوصًا بوجود تقنيات جديدة زي الذكاء الإصطناعي بقى اللي كانت ممكن تخش في حوارات ال الترجمة والكلام ده وبيبقى وظيفة بس المترجم إن هو يعمل مراجعة بس على الذكاء الإصطناعي. باحس إن الذكاء الإصطناعي حسِّن كمان الترجمة وحاجات كتير جدًا يعني.
إمم، امم. إمم. آه وكنت لسه هاسألك، يعني ممكن أنت أو تتخيل في المستقبل مثلًا، إن ممكن الذكاء الاصطناعي يخلّي الدبلجة أو الدبلچة دي كأنها آآ أصلية أو كأنها أشخاص أصليين؟
آه ال الواحد أصلًا منبهر بصراحة ب ب بالڤيديوهات اللي بيشوفها اليومين دول بتاع الذكاء الإصطناعي. آآ بقى يعمل مشاهد كاملة ونشوف عارفة أنتِ الحاجات المضحكة بقى اللي بتظهر دلوقتي على الreels اللي هو طفل صغير بيتكلم كأنه شخص كبير و وده كله أصلًا معمول بالذكاء الإصطناعي؟ فلأ، فعلًا ال ال الواحد مبهور و وأعتقد إن العالم ده هيبقى الذكاء الإصطناعي آآ ليك يعني
إمم، إمم. إمم، إمم. إمم. امم. هيأثر ع ع فيه بال بالإيجاب.
آه بالضبط، بالإيجاب، وهيعمل نقلة نوعية كمان في حوار الدبلچة ده، وممكن هو أصلًا يعمل أفلام من الصفر وب بال بال بالدبلچة من غير تدخل أي تصوير أو سينما، فلأ الوضع بعد كده أعتقد هيبقوا م مرعب يعني.
إمم. إمم. لل للأحسن؟ والّا للأسوأ؟
ي هو أكيد للأحسن من ناحية المشاهد، أمّا من ناحية بقى صناع العمل وصناع السينما، فكلهم هيقعدوا في ببيتهم بقى وهتبقى الدنيا صعبة عليهم، فمحتاجين يدوروا على شغل تاني بقى من <chuckles> دلوقتي.
إمم، <laughs> إمم. <laughs> <laughs> من دلوقتي.
آه بالضبط.
آمم، أنا اتبسطت بالكلام معاك جدًا، ويعني كان حديث شيق جدًا. <chuckles> شكرًا.
أنا أكتر والله، اتبسط فعلًا بالكلام وإن شاء الله نتقابل تاني.